Allora, i compiti che rimando di più sicuramente riguardano, uhm, il mio percorso di studi. Uhm, non so perché ma, ehm, è come se cioè, tipo io, più o meno, fra una sessione e l'altra ho 1 mese, o 1 mese e mezzo, pe prepararmi. Eppure, anche se provo a mettermi lì ogni giorno, fare un po', mhmm, comunque non riesco a fare abbastanza. E poi dico: "Vabbè! Oggi dai, sai cosa, mi prendo 1 giorno di pausa, no, mhmm, non succede niente, mi manca 1 mese." E, arrivo alla settimana prima che ho tutto da studiare.
Mh.
Ed è come se quella pressione di dover studiare a quel punto, ehm, mi tolga completamente la procrastinazione dal corpo, perchè ovviamente devo dare l'esame. Però prima sembra quasi impossibile aprire il libro, o magari sbobine, se le leggo non sono concentrata. Quindi, ehm, veramente è è una situazione molto pesante, perché poi finisco quella settimana prima per, uhm, stare lì tutto il tempo a studiare come un veramente una pazza, e non credo che non sia neanche troppo salutare in realtà, perché, mhmm, sono molto stressata in quella settimana lì e mi stresso anche però nel mese, perché comunque i sensi di colpa ci sono, perché non sto studiando.
Certo. Certo. Chiaro. Senti, se ti chiedessi di mettere nero su bianco, ehm, le scadenze vere, concrete, e cosa succede se non le superi, in modo da portare, mhmm, cioè, la realtà e l'urgenza reale, uhm, a farci capire, insomma, quello che potrebbe accadere. Cioè, che cosa succede se, uhm, scavalli le scadenze? Qual è la cosa più grave che può accadere?
Sì. Beh, la cosa, mhmm, più grave sicuramente sarebbe il fatto di a non arrivare pronta all'esame
Okay.
e, mhmm, probabilmente o prendere un voto che poi non mi soddisfa, oppure addirittura essere bocciata. Il che cioè, nel senso: fu mhmm, essere bocciati può succedere, eh, mi è già capitato, però almeno, mhmm, mi è capitato studiando, forse non studiando abbastanza, ma studiando. Eh invece se dovesse derivare solo dal fatto che in 1 settimana devo preparare 2 o 3 esami, ed è per colpa del fatto che io sia praticamente una procrastinatrice nata, eh, mhmm, sarebbe di un po' diverso per me, mhmm, un senso di colpa più grande.
Oka E questo però non è motore che in qualche modo ti fa, uhm, muovere, non ti fa cambiare, cioè, il fatto di sapere che potresti essere bocciata o prendere un butto voto non ti cambia a livello emotivo.

Ehm, no, nel senso, cioè un po' mi dà fastidio, ehm, però ammetto che io sono al terzo anno e finora ho sempre fatto così e mi è capitato di essere bocciata solo a 1 esame che è, ehm, l'esame in in cui tutti vengono bocciati nel mio corso perché è di molto difficile. Quindi è è come se quella bocciatura la mia testa l l l'abbia registrata, dicendo: "Ah, però non è colpa della procrastinazione, vengono bocciati tutti almeno 1 volta". E quindi, ehm, ancora, mhmm, ho questo problema perché poi alla fine negli altri esami ci riesco.
Oka Okay. Mhmm, allora, entriamo un po' nel territorio critico, cioè il momento esatto del blocco. Cioè succede appena apri un documento che magari devi studiare, dopo un po' che inizi, quando incontri magari una parte più difficile, cioè quand'è che ti sale l'ansia, quand'è che ti interrompi? Che che oppure che cos'è che ti distrae? Social, notifiche? Uhm
Sì. Allora diciam che, ehm, il blocco parte dopo un po' che ho iniziato. Mhmm, magari, mhmm, dico: "Sì, inizio, faccio qualcosa" e inizio a mhmm, a studiare un po' e dopo un po' però mi distraggo. Uhm, ma non è che mhmm, cioè perché io allontano il telefono completamente, per proprio per cercare di concentrarmi con lo studio. E quindi non sono le notifiche, sono io che prendo e vado a prendere il cellulare e inizio a scorrere e poi magari mi fumo una sigaretta e <chuckles> e poi finisco per, boh, mhmm, dire: "Okay, riprendo." Riprendo e però la concentrazione manca, proprio come se non riuscissi a uhm, a concentrarmi completamente su ciò che sto leggendo e quindi penso che sia inutile e dico: "Vabbè, magari ci provo domani" e poi di nuovo, ci provo domani e d si finisce sempre così.
Okay. Eh, già questo è buono. Okay. Okay. Hai provato qualcosa? Mhmm, se cioè hai una strategia che, in qualche modo, hai provato a mettere in piedi, uhm, per forzare questa cosa? Mhmm, forzarti a studiare, mettere una sveglia, fare delle liste?
Uhm

Una volta ho provato, uhm, credo si chiami la tecnica del pomodoro.
Okay, certo.
Ehm, <chuckles> perché per molti funziona, ehm, a me messo solo ansia, quindi l'ho subito stoppata sì, perché il pensiero di avere tipo quel tempo per studiare un to non lo so, mi mette ansiassima cioè io non posso avere assolutamente, ehm, u u un timer o qualcosa di questo genere, perché mi parte l'ansia a mille.
Okay, abolita. E vabbè, capire intanto i tentativi falliti, aiuta sicuramente a vedere che spesso, mhmm, bisogna trovare un sistema diverso, no, per spingersi, ehm, mhmm, a a fare quello che non si ha voglia di fare a volte. Ehm, altri tentativi fatti oltre il pomodoro ti è capitato di provare altro?
Sì, certo. Sì. Allora una volta, ehm, sotto consiglio di una mia, mhmm, diciamo amica che fa l'università ma non la mia stessa università, ehm, ho provato a fare tipo una specie di lista delle cose da fare durante la giornata e in quella lista c'era una sotto lista de mhmm, degli argomenti che dovevo coprire in quella giornata. E anche quello mi ha messo molta ansia.
Mh. Okay. Anche, okay.
E quindi alla fine magari tipo avevo 4 argomenti, cioè, cercavo di essere un po' leggera, uhm, per iniziare e ne ho fatto 1 e poi sono entrata in panico e ho chiuso tutto. <chuckles> Il che mi ha fatto sentire anche un po' una fallita.
Okay, quindi anche in questo caso, mhmm Allora la maggior parte della procrastinazione spesso anche nasce da compiti forse troppo grandi e troppo vaghi, no. Ehm, se dici: "Devo finire questo progetto" il tuo cervello lo percepisce come, non so, una sorta di mammut nella stanza da spingere. Mhmm, magari potresti provare a, ehm, dividere in piccoli passi più gestibili, che ne pensi?
Mh-mh. <smacks lips> Sì, è vero. Ah quindi magari prendere un argomento e suddividerlo piuttosto che mettere più argomenti che sembrano tipo giganti?

Ciao, ehm, oggi, uhm, sono qui perché sono un po', mhmm, disperata in un certo senso uhm, e avrei bisogno tanto di consigli pratici per risolvere questa situazione. Allora, io, ehm, ho un grandissimo problema, soprattutto nell'ultimo periodo, devo dire, però in generale son mhmm, l'ho sempre un po' avuto, uhm, ovvero quello di, uhm, procrastinare anche le cose più importanti e che magari sono urgenti. Cioè, proprio è come se non sentissi la mhmm, la forza fisica, ma anche mentale, di dovermi prendere carico per, uhm, fare l ehm, le cose, proprio, mhmm, come un blocco, e quindi tendo un po' a rimandarle, però a volte non posso rimandarle, e quindi fino a quando non c'è proprio la scadenza io non mi muovo.
Okay.
Mhmm, non so perché, ehm, ma non ci riesco.
E allora Diciamo che la procrastinazione su compiti importanti e urgenti non è mai solo pigrizia, ma di solito è un misto di, boh, ansia, sovraccarico, sai, uhm, anche paura di sbagliare, mancanza di chiarezza, può essere tante cose.
Mh. Certo.
Uhm, diciamo che pos posso provare a accompagnarti pe cercare di capire che cosa si ince cioè, dove si inceppa questo meccanismo, no, e che margini hai tu reali poi per per sbloccarti. Mhmm, quali sono i compiti che rimandi di più?
Mh-mh. Ecco.